Para empezar, ¿qué entiendes tú por privacidad digital? ¿Dónde empieza y dónde termina?
Bueno, eh, yo lo que entiendo por privacidad digital serían el precisamente, el poder de elegir qué, eh, datos o qué, eh, información ciertas aplicaciones, o ciertas páginas pueden recopilar de mí. Yo creo que ese sería o m la privacidad digital para mí.
Okey. Sí. Okey, como como lo de los cookies, ¿no?
Ándale, sí. Lo de los cookies, lo de los términos y condiciones y todo eso, yo creo que es es es parte, ¿no?, de la privacidad digital.
<laughs> Sí. ¿Sí los sí los lees tú entonces?, como que, todas esas letras en pe en chiquito.
Pues mira, la verdad es de que, en algún punto llegué a leerlas, hace u, hace mucho. Al menos recuerdo que ere sí llegué a leer una, ¿no?, larguísimo. Pero, eh, hoy en día realmente no no es como que las lea, ¿no?, porque bueno, por lo general, e e es que es un problema, ¿no?, porque, pues, si no las aceptas de repente, no te deja avanzar. Ajá, no te deja ingresar, o no te deja crear cuentas, o no te deja, pues, realmente hacer nada si no aceptas. Entonces, pues hay veces que uno tiene que ceder porque quiere lo que hay dentro de la aplicación, o dentro de la página, entonces, pues, ni modo, ¿no?, aunque las leas y aunque no estés de acuerdo, pues, al final vas a terminar cediendo.
Ajá. Ujú. Okey. Hacer nada, sí. Ujú. Sí. Ni modo. Sí. Leí hace poquito de, em, un caso que alguien se lastimó en un parque de Disney, y que le dijeron: "No, no te podemos, em, cubrir ni nada, em, porque tú cuando te suscri se te suscribiste a Disney Plus"
Oh, sí miré, sí.
Ajá, de que: "Tú entonces dijiste que no que no éramos responsables si te pasaba algo en un parque Disney". O sea, no, ¿cómo crees? De que, <chuckles> ¿cómo vas a cómo vas a esperarte eso?
Sí. Claro, o sea, es algo, pues, es algo, a ver, pues, es una manera en la que las las empresas o las compañías juegan, ¿no?, con precisamente con todo esto que meten. Claro, para deslindarse, y, porque saben que la gente, pues hacen realmente nadie o muy, muy, muy pocos, este, leen lo que son los los términos y condiciones, y pues se aprovechan esto. La la verdad se aprovechan. Entonces, pues yo creo que pues la privacidad digital, yo creo que empieza justo o más bien termina en el momento en el que tienes que aceptar estos términos o condiciones. Tal vez empieza en el momento en el que tú no aceptas y tal vez estás leyendo o algo así, ¿no? Porque, a ver, eh, muchas personas pueden llegar a pensar que, ay, por el hecho de que yo no comparto nada en Facebook, o yo no nada, o comparto nada en Instagram, tengo mis cuentas privadas y todo muy privado. Tengo una buena privacidad y a mí no me van a robar información y de mí no van a saber nada. Y pues, realmente eso es incorrecto. Tal vez el vecino no va a saber nada de ti, pero lo que son las empresas y y todas estas, eh, compañías que se dedican a recopilar datos e información de personas en Internet, claro que ya lo van a tener, ¿no? Porque tú les diste el permiso de eso.
Sí, para deslindarse. Nadie lee, ajá. Ujú. Sí. Sí, claro. Ujú. Sí, o sea, siento que también justo, em, ahorita que íbamos a empezar, e en el tema, em, yo pensé que ibas a hablar como como más de, eh, no, sí, mi privacidad sobre qué publico y qué se ve en mis fotos y mi y mi y mi locación y así. Pero pero es es que tienes razón, o sea, la privacidad es muchísimo más que eso. Justo, tú teniendo tus cuentas privadas y así no asegura nada, pues.
<chuckles> Okey. Claro, sí, o sea, te digo, no te t sí te asegura tal vez de las de los otros usuarios, ¿no?, digámoslo, así. Pero, pues, ya realmente de de de de todo esto lo que es, ah, las compañías, ¿no?, que se encargan de porque hay mucha gente que también dice, no, es que te este, todo lo que escribes o todo lo que mandas, este, el te espían, ¿no? No, no es como que te espíen como tal, pero sí saben, o sea, las cosas que haces en internet o a las que estás acostumbrado a hacer, ¿no?
Sí. Ujú. Sí. Ujú. Sí, más bien, yo creo que son así más como como procesos más robots, ¿no?
Sí, sí, este, pues, ya esto es más sistematizado. No no hay no es como que, una persona esté pendiente de, a ver, ¿qué canción va a escuchar ahora?, o a ver, ¿qué qué dijo? ¿Qué dijiste? A ver, eh, o sea, no, no, pero sí es, o sea, sí son como precisamente, como robots del internet que andan ahí como que viendo a ver a qué le das clic, a ver qué co a ver qué reaccionas, a ver qué mensajes mandas, que cuáles recibes. O sea, todo eso la verdad es de que, todos lo saben, ¿no?
<laughs> Sí, sí, sí. Ujú. Sí. Oye, ¿y tú crees que ha cambiado mucho como justo esta manera de de enviar virus?, que antes era como, bueno, le decían Troyano, ¿no?, como que tú le picabas algo y se metía, y, eh, ¿crees que eso haya cambiado mucho?
Sí, sí.
La manera en atacarte.
Eh sí, sí, ahora, hoy en día sí, antes era, pues, en a lo mejor en muy de los inicios era que te mandaban un archivo a tu correo y tú lo descargabas, o antes era de que, ay descarga tal juego o tal aplicación, y la descargabas desde desde internet y ya traía el virus, ¿no?, y yo creo que hoy en día ya ni siquiera a ver, hay que ver la la intención, ¿no?, o el la finalidad de cuál eran estos virus. Casi siempre eran para robar información, ¿no? De
Ujú. Sí. Ujú. De, sí, como de tarjetas, ¿no?, como más que nada. Ujú.
Ándale. Sí, y hoy en día, la manera de que te roban información, o de robar cuentas, o de robar tarjetas, pues, es ya hasta dentro de un mensaje, ¿no?, mensaje de texto de, no sé, si al menos en mi país, este, es muy común un un mensaje que te llega de mensaje de texto de: "Somos de la paquetería tal, eh, no pudimos entregar el paquete porque faltó tal. Ingresa este link para volver a meter tus datos". Y ya es así, o sea, muy fácil, ¿no?, y hoy en día que que las que la gente está acostumbrada a estar pidiendo cosas en Internet, dice: "Ay sí, yo pedí algo. Ah, pues me voy a meter", y pues, así les roban la información, ¿no?, o sea, ahora, eh, antes era era mediante la descarga de algo, y hoy en día con solo abrir una página ya estás en riesgo de que te hackeen o de que te roben información.
Sí. Ujú. Sí. Sí. Ujú. Sí. Sí, definitivamente. Oye, y tú, em, ¿cómo crees que que tus familiares, que están tal vez, más grandes, s sean más propensos a caer en esto, y cómo les ayudarías tú?
Uy, sí, la verdad es de que sí, al menos, bueno, eh, por mi por mis abuelos ya no me tengo que preocupar, ¿no? Porque ellos ya de plano sí no lo usan estas estas, eh, redes sociales o algo así, ya ya la verdad están muy viejitos. Entonces, pues no, pero, por ejemplo, en el caso de de mis papás, eh, sí es, ah, un tema en el que trato de estar, eh, así como que al pendiente, ¿no? Porque ellos sí son un poco más como más paranoicos de que sí les llega un mensaje de de que son del banco o de que de algún de alguna institución en la que ellos tengan, ¿sabes?, como que pues sea importante para ellos, ¿no? Este, ellos sí tienden a caer más en esto. Entonces, por lo general siempre trato de de de andarles diciendo: "Oye" y cuando me cuentan y: "Oye, pero ¿qué hiciste o qué te dijo?". Y ya cuando yo veo así es como de que no, no, no, y me ha tocado a veces que hasta le marcan a mi mamá o así, y yo mismo le cuelgo, ¿no? Porque digo: "No, es que ese no es del banco, ese no es del banco". Y ella: "No, pero es que te". Sí.
Ujú. Ujú. Sí. Ya. <chuckles> Sí. Ujú. Sí. Sí, está está está loco como les cuesta más a ellos como que darse cuenta, ¿no? O sea, yo me pregunto si así vamos a estar nosotros en unos años.
Sí, sí. Pues la pues yo creo que sí, ¿no? Siempre nos van a venir a a superar. De hecho, justo hubo una vez que hasta a mi papá le hicieron un cargo desconocido en su tarjeta y y él preguntándome si yo había comprado algo, algo así, yo así como que: "No, no, no, yo no compré nada". Y precisamente es porque, pues, a lo mejor, eh, pues, a lo mejor para nosotros es muy fácil identificar los sitios de de ventas en línea que son falsos, ¿no? Pero, este, pues, tal vez, bueno, al menos en la cuestión de a mis papás, sí les es muy difícil darse cuenta cuando una página es verdadera o es falsa, ¿no? que que te está vendiendo a lo mejor una bicicleta en 15 dólares, pues sabes que que puede ser una estafa, pero pues ellos ellos no saben identificarlo, ¿no?
Ujú. <chuckles> Sí. <chuckles> Sí, te llega 1 sticker de una bicicleta nada más.
Sí, ándale, o una bicicleta así diminuta, ¿no? ahora con las del las páginas de otros países, ¿no?
<chuckles> Sí, claro. Oye, ¿y a ti te ha pasado algo o o no, a ti nunca?
Fíjate que, mm a ver, mm, así como tal no, pero sí una vez fui víctima de una estafa en, en Facebook, fíjate.
Okey, ¿cómo fue?
Por Bueno, resulta que yo yo quería yo quería rentar una una casa para para un fin de semana, y yo lo quería hacer mediante la aplicación de de Airbnb que, pues, es la más famosilla, ¿no? Pero, eh, yo había encontrado pues, las que yo quería ya estaban ocupadas, porque justo lo quería hacer como 1 semana antes, entonces las mejorcitas ya estaban ocupadas. Entonces, en Facebook hay había un grupo de justo de la ciudad donde yo quería ir, donde rentaban, que se llamaba así, este, "Airbnb y casas para renta y la ciudad", ¿no? Entonces dije: "Ah, pues, me voy a meter y voy a ver". Entonces encontré una que justo se me hacía, me se me hacía muy bien, y pregunté, y me dijeron que la verdad el precio no era tan diferente, o sea, eh, a los que se manejaban en la aplicación era prácticamente unos cuantos pesos menos, ¿no? Pero, yo dije: "Bueno, pues, entonces el precio es casi el mismo, no debe de ser falso", ¿no? Y ya la persona me mandó fotos del de la de esta, y todo, ¿no? Y hasta me mandó información del proceso para llegar a la casa y todo, ¿no? Pero el gancho, o en lo que caí fue que tal vez el el precio sí era el mismo, pero ellos a e esta persona me había pedido un anticipo de la mitad. Entonces, yo dije: "Bueno, el precio es el mismo", dije: "Lo demás lo voy a pagar allá", dije: "Está bien, no pasa nada", ¿no? Y sí, recuerdo que le transferí la mitad y aparte de esto o sea, no me bloqueó, hasta ese punto no me había bloqueado en nada ni ni nada. Entonces, me seguía contestando los mensajes, y y me dijo que ocupaba una foto de mi identificación porque, este, el el guardia le iba a pasar la información al guardia, y que solo con mi identificación iba a poder entrar. Entonces, pues, me pareció muy lógico, ¿no? La verdad. Entonces, le mandé la foto de la identificación y todo, pues, ya la había transferido la mitad y después, pum, ahora sí fui bloqueado. Y dije: "¡No!, valió". Entonces, la verdad, hasta ese punto lo que más me preocupó fue la identificación, porque justo dije: "Bueno" E esta persona me había mandado una identificación de de al dizque coincidía con el nombre de del Facebook", entonces dije: "Pues va a ser lo mismo, va a crear un Facebook con mi nombre, y cuando una persona le quiera comprar, o rentar, o que esté interesada, pues, le va a mandar la identificación de que: "Mira, sí soy yo el del Facebook'", ¿no? Entonces dije: "Bueno, a ver si por ahí no salgo, de repente en unos meses, salgo ahí que me están quemando, eh, de de que estoy haciendo estafas, o algo así", pero
Ujú. Ajá. Sí. Ujú. Ujú. Ujú. Sí. Ujú. Okey. Ujú. Ajá. Sí. ¡No! <chuckles> La identificación. Ajá. Sí. Sí, justo eso es lo que da miedo, ¿no?
Sí, sí, que, pues, que roben tu información. Entonces, sí, la hasta el día de hoy, ya tiene como 1 año, yo creo de eso, y no he vuelto a ver algo parecido, pero, pues, lo han de estar haciendo en alguna otra ciudad, ¿no?, con con mi identificación.
Sí, seguro sí lo están haciendo, porque a mí justo me pasó también me estafaron por unos boletos en Twitter, y justo me mandaron la identificación, ¿y sabes?, de que yo yo lo corroboré y era una conocida de unos conocidos. Y luego ya cuando ajá, ajá y cuando me estafaron, como que ya me dijeron: "No, pero, pues, ella sí denunció". De que hay como una policía online, algo así. Y que ya, pues, ya había denunciado que, pues, le habían robado la identificación, pero, pues, uno cómo va a saber, ¿no?
Okey a <tsk> ¿De verdad? ¿La identificación? Okey. Okey. Claro, sí, uno pues
Sí, sí, pero sí, como que eso sí lo usan varios, eso de pedirte el INE una vez ya estafado, qué malditos, ¿no?, de que te estafan y además te hacen la segunda. <chuckles>
Ajá, o sea, ya no solo con el dinero, ¿no?, aparte también todavía el INE.
Ajá.
Y ahora sí es como lo que decías, ¿no?, si en algún punto estaremos así, pues, ya, ni siquiera tan lejos ya nos ya nos toca el el el que también caigamos en estafas, ¿no?
<laughs> Sí, es cierto, la verdad que sí, o sea, ahí, pero, pues, probablemente va a ser peor. <chuckles>
Sí, yo creo que así siendo todavía peor, ah, de hecho, hay muchos casos, ¿no?, eh, o muchos videos que se dedican a a desmentir a estafadores, así, es como de que al menos así ya te das, o sea, te sirve para, aparte de que te la pasas bien, ¿no?, de ver cómo le va mal el estafador, este, te sirve para, eh, desde darte cuenta, ¿no?, que si en algún punto te llega a pasar igual, recuerdas, y dices: "Eh, pero, así le estaba pasando al del video", y es como que, ah, entonces.
Ujú. Sí. <laughs> Sí. No, sí, la verdad la verdad es que sí, también una vez que te pasa, ya como que te ya te pones muchísimo más alerta, ¿no?, oye, ¿tú crees que que el estado debería de meterse, debería de poner más control en todo esto?
Sí, sí, sí. Mira, yo creo que sí, eh, yo creo que sí debería de haber alguna manera, ¿no? Más que nada, por ejemplo
Ujú.
Pues, entiendo que, eh, hay una policía cer cibernética, pero yo, o sea, no digo que sea inservible ni que no haga su trabajo.
Ajá, eso. No, pues no no sirve la policía normal, <laughs> que vaya a servir la cibernética.
<chuckles> Ajá, exacto. Exacto, o sea, sí, o sea, realmente entiendo que están ahí, pero, pues, muy pocas veces he visto resultados. Tampoco voy a decir que nunca he visto unos así, pero, uy, es uno de miles, ¿no? Entonces, yo creo que tal vez deberían de poner pues, a mí me gustaría, la verdad, a mí me gustaría que se pudiera rastrear a la persona a la que s le estás haciendo la transferencia, porque hay muchas
Sí. Sí. Inventar como una app para desconocidos, no sé, algo así, ¿no?
Algo, sí, sí, porque luego cuando tú haces una transferencia de repente te sale el nombre, pero no puedes ir al banco a preguntar por esa persona ni nada. Entonces, pues sería bueno de decir: "Oye, sabes qué, recibí eh, mm, fui fui estafado por por esta persona, esta cuenta de banco, la verdad quiero darle seguimiento con las autoridades", pero, pues, es que muchas veces las autoridades no se pueden meter ahí, entonces entiendo que tal vez un cambio en a lo mejor en esas leyes o en esas políticas de de estafas cibernéticas, pues, vendría bien para para los ciudadanos, ¿no?
Ujú. Ujú. Ah, sí, sí, sí. Ujú. Sí. Estaría bien. Sí, la verdad es que sí. Pues, muchas gracias por compartirme tus puntos, la verdad es que, pues sí, todos estamos un poco expuestos, y tienes muy buenos muy buenos puntos, y y te agradezco.
No, muchas gracias a ti también por por escuchar el el cómo me estafaron, y bueno, ya no ya no sentirme tan tan mal de que fui el único, ¿no? Digo, no me a p no digo de de ti, pero, pues, bueno, así pasa. Gracias, hasta luego.
<laughs> Sí. No, pa todos vamos, todos vamos para allá, o fuimos. Bye.